Karakter oluşturmayla, karakter tasarımıyla ilgileniyor musun?
Emm, evet aslında mesleğimle, eee, çok alakalı. Hımm, hem de bu mesleği seçerken aslında, emm, eee, benim ilham aldığım çıkış noktam karakterlerdi, eee, oyun ve çizgi filmlerde. O yüzden evet, ta çö tamamen ilgileniyorum, 20 yıldan fazladır <chuckles> diyebilirim.
Hı hı. Ya. <chuckles> A o, bayağı bir süredir. Peki ne yapıyorsun? Yani, eee, animasyon kısmıyla mı yoksa, eee, film karakteri mi, hikâyeler mi? Çünkü bir sürü karakterden söz edebiliriz.
Evet. Hı hı. Evet, emm, ilk, eee, aslında s yapmak istediğim şey oyun karakterleri tasarlamaktı. Eee, Sims oynuyordum, ımm, çok küçükken. 10-11 yaşlarındayken. Eee, ve, eee, hani, çok oynuyordum bö her türlü. He ı bütün seriyi tamamlamıştım vs. ve çok hoşuma gidiyordu o karakterler. Eee, tabii sadece Sims değil, yani PlayStation, işte, Atari, işte, bir yandan, ııı, çizgi filmler, oradaki karakterler vs. beni çok büyülüyordu. Yani, onlardan bir şeyler yapmak istediğime çok emindim ve, hani, iii, sadece çocukken değil, lisede 14-15 ya yaşlarında da hâlâ izliyordum çizgi filmi. Hâlâ izliyorum aslında çizgi film, animasyon. Eee, o yüzden ben de, hani, o oradan, eee, bir şey yapma, bu bu bunları yapıp onları canlandırmak hayaliyle güzel sanatlar okumaya karar verdim. Eee, sonrasında tabii, biraz, eee, süreç, eee, dolaylı oldu. Hani, animasyon çünkü İstanbul'da okumak istiyordum, İstanbul'da yoktu. Eee, endüstriyel tasarım okudum. Sonra çalışma hayatında animasyon, eee, şirketine, eee, yani, 2'nci senemde, mezun olduktan sonra 2'nci senemde, eee, de kendi işimi bırakıp, istifa edip, dedim ki, "Yani, ben hayır, emm, animasyon öğrenmek istiyorum, daha detaylı öğrenmek istiyorum." diye. Ona başladım. Eee, o dönemde İstanbul'daki hatta Türkiye'deki, hani, butik, iii, eee, ajanslar içerisinde bayağı, eee, güzel, kaliteli işler çıkarıyordu, eee, çalıştığım ajans da. Emm, orada animasyonun bütün detaylarını öğrendim. Karakter de bundan 1 'i. Yani, hem karakter tasarımı, eee, karakter, emm, eee, parçaları, eee, diyeyim. İşte, a İngilizce'de asset olarak söylenen şey. Onların nasıl olması gerektiği, düzeni ve, emm, karakterin animasyonuyla alakalı. Eee, aynı za Evet bunlar, onları öğrendim. Eee, sonrasında, işte, biraz daha animasyon, hareketli grafikler, dijital tasarım. Yurt dışına taşındıktan sonra, emm, eee, bunlar da, eee, içine de oldu. Emm, ama en çok, işte, çizgi film, animasyon, eee, reklam için t 2 boyutlu, 3 boyutlu animasyonlar ve, eee, sanırım çocuk kitabı illüstrasyonları da yaptığım zamanda, eee, bir de o karakterlerle, eee, haşır neşir oldum. Öyle. Uzun bir cevap oldu. <chuckles> <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Süper. Hı hı. Harika. Ya, ne güzel. Evet. A, süper. Hı hı. Evet. Ay, çok iyi. Evet. Önemli bir yerde, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Bunlarla ilgileniyorsun, yani. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, benim için, eee, çok fazla veri gelen bir, eee, cevap oldu bu. Şimdi benim sana bir sürü sorum var. <chuckles> Emm, <chuckles> emm, peki şöyle bir şey, eee, merak ediyorum. Sen, eee, animasyonla, eee, ilgilendiğini de, eee, söylüyorsun. Eee, sence bir, eee, bu karakterler birbirinden, eee, nerede farklılaşıyor? Yani, bir, eee, animasyondaki bir karakterin, emm, normal bir, eee, işte, filmdeki, ııı, işte, daha insanlarla olan, eee, bir karakter oluşumundaki farklılığı ne? Eee, işte, ya da bir, emm, eğer, hani, kitaplarla ilgileniyorsan bir kitaptaki karakter nasıl, eee, oluşur? Bunları bunların, böyle, bir kıyaslaması varsa k en azından, hani, kendin için, eee, biraz bahsedebilir misin?
<chuckles> Evet, hazırım. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hıı. Imm. Hı hı. Eee, tabii. Ya, aslında genel olarak karakter diye baktığımızda bu, hani, çocuk kitabı değil, normal bir romandaki karakter veya filmdeki, dizideki karakter ve oyundaki karakter hepsinin, emm, bir hikâyesi olması gerekiyor. Eee, bir persona'sı olması gerekiyor. Hepsinin çıkış noktası aslında aynı. O kişinin, işte, yaşı, ilgi alanları, korkuları varsa, işte. Çok detaylı şekilde, hani, eee, özelliklerini hayal etmek gerekiyor öncelikle. Eee, ondan sonra, işte, estetik, eee, çeşitlendirmeler girebiliyor. Bu dediğim gibi bütün, eee, farklı, eee, alanlarda, yani, ister, eee, insan can insan gibi 3 boyutlu tasarlanmış insan gibi, yani, gerçekçi insan gibi, eee, karakterler de olabilir. Eee, ııı, çok çeşitli siteleri oluyor. 2 boyutlu, 3 boyutlu, eee, sadece i illüstrasyonda kalan. Oradan sonraki diğer farklılıklar genelde çizgi s tarzı veya hangi stilde devam etmek istediğiyle alakalı veya o projenin, eee, hangi stili istediğiyle alakalı devam ediyor.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Değil mi, onlar da belirleniyor aslında dediğin gibi. Eee, belli bir, ımm, belki, hani, o karakterin, eee, bütün o çizimi. Mesela biraz da, hani, emm, yine tabii ki dijital oluyor anladığım kadarıyla. Ama kara kaleme benzer, eee, çizimi, eee, göstermek daha belki nostaljik hissettirebiliyor. Eee, değil mi? Biraz psikolojik olarak da etkileri var çünkü bu stilin.
Tabii. Hı hı. Hı hı. E, tabii, yani, eee, vermek istenen duyguyla çok alakalı. Me belki, eee, mesela, eee, Miyazaki, eee, Ghibli Studio'nun, eee, emm, animasyonlarını izlemişsindir. Orada, hani, takip edilen, orada dijital tasarım yapmıyorlar. Eee, bu arada elle çiziliyor bütün şeyler hâlâ. <chuckles> Deli işi gibi, çok güzel, çok saygı duyuyorum. Eee, onun oradaki renk seçimi, eee, karakterlerin çizgisi, detaylarıyla, eee, bir mesela piksel animasyonuna gittiğinde, oradaki farklılık, Disney'in, eee, kendi çizgileri nasıl vs. hani, onu anlayabiliyorsun. O tabii, iii, artık biraz da, emm, markalaşma ile alakalı bir durum oluyor ama verdikleri duygu da farklı. Biri daha eğlenceli, canlı, kayışkan, di diğeri daha mistik bir hava, hani, kendi bulunduğu, aaa, eee, bölgeye de, hani, eee, köklere de çok, emm, hitap eden gibi.
Hı hı. Evet. Hıı, çok ilginç. Evet. <chuckles> Hı hı. Çok algı meselesi de, kültür meselesi de aslında değil mi?
Hı hı. Evet, yani, mesela, işte, bu ikisi farklı amaçlar için, eee, yani, mesela, emm, Canavarlar diye bir, emm, ilk, eski Pixar filmlerinden biri vardı. Evet, oradaki tüylü canavarlarla, eee, işte, eee, ruhların kaçışındaki tüylü canavarların hani farkı. Onun ikisi de aslında benzer şeyler ama, eee, çok çok farklı şekilde tasarlanmış oluyorlar. Gibi, gibi. Biri daha sakar, neşeli öbürü zaten ürkek. Evet. Hı hı.
Hı hı. Var. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Daha farklı bir veriyor. Hı hı. Eee, seviyor musun peki Miyazaki'nin, eee, eee, Ghibli, eee stüdyo Hı hı. Değil mi aslın Hah
Evet, evet çok severim. Yani, genel ola evet. Çok hayran olduğum söylenebilir. Yok, evet, evet, yok.
Dinliyorum seni. <chuckles> Evet. Eee, şey diyecektim çünkü, hani, eee, işte, eee, şöyle bir şey söyledin. 11 yaşında, işte, 10-11 yaşlarında, hani, Sims oyununu oynarken ve, işte, çizgi filmler izlerken, işte, sonra 10-14 yaşına geldi mi hâlâ çizgi film ve şimdi, şu yaşındasın, yurt dışına taşınma, eee, yurt dışına taşınma süreçleri geçirmişsin artık yetişkin olmuşsun ve, hani, hâlâ çizgi filmleri, eee, sevdiğini söylüyorsun. Çünkü bence, eee, çizgi filmlerin her zaman, yani, eskiden tabii ki daha farklı bir yerdeydi ama, eee, insan yetişkin oldukça, yetişkinlere yönelik çizgi filmler de, eee, çıktı. Mesela, eee, Ruhların Kaçışı, eee, filminde, bir çocuk filmi, eee, olarak da izlenebilir. Bir çocuk da aslında ondan çok şey öğrenebilir ama aynı zamanda yetişkin aklıyla da birçok şey öğrenilebiliyor o filmden.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle. Yani yetişkin olarak zaten algı yani, tam dediğin gibi, yani, şu an sen o dediğin şey çok, eee, düşünmüşüm ama hiç dile getirmemişim, eee, farklı bir şekil açtı. Yani, Miyazaki'nin özellikle filmlerinde, emm, eee, çocukların algılayabileceği bir seviye var, onu çocuklar o şekilde algılıyor ve hani, üstteki, arka mana çok algılamıyor. Ya, ben çocukken izlediğimde küçük eee, en küçükken izlediğimde kendim algıladığımı biliyorum. Sonra yetişkinlerin algılayabileceği bir seviyesi daha var, arka manası, vs. var. Eee, bunu aynı zamanda, ımm, eee, Avatar, eee, hava bükücü, <chuckles> son hava bükücü serisinde de yaşamıştım. Mesela çok küçükken izlemiştim ama şimdi izlediğimde, eee, yani, çok daha farklı, eee, anlamlar çıkarabildim mi? Çok daha, hani, de detay, hani, tabii teknik olarak da artık izleyince, elimden, emm, olmadan, eee, teknik şeylere bakıyorum, işte, hani, kaç, nasıl yapılmış animasyon, vs. diye. Yani, hani, hayranlık duyabiliyorum ama, işte, bu şekilde, eee, gibi gibi, yani. Evet, çocukken, ben sorunu kestim senin sanırım ama, aaa. <chuckles>
Heh. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ha ha, evet. Yani mesleğin gereği de <chuckles> çok doğru. <chuckles> Hı hı. Evet, yo yo, hayır ben, eee, orada gerçekten hani sa sana da, eee, bırakmıştım, seni dinlemek istedim. Çünkü dediğin gibi, eee, aslında, ımm, bu katmanları, eee, yani, zaten bir çocuk olduğu için, hani, o katman onu rahatsız edecek bir yerde olmuyor ama belki, işte, Ruhların Kaçışı gibi eb diğer filmlerde de tabii ki vardır, bir sürü örnek verilebilir. Eee, yetişkinin algılayabileceği toplumsal, eee, şeylere de bir eleştiri olabiliyor. Eee, o yüzden, hani, böyle, eee, gizli bir mesaj gibi de değil, gayet açık bir yerden de, eee, ama seviye, seviye, işte, o yaşa bu seviyeyi veriyor. Belki o görsel şölenle, eee, işte, mesela orada bir, ımm, eee, şey vardı, eee, su üzerinde, işte, suyun gelip gittiği ve, hani, suyun, eee, o arayı kapladığı bir, eee, şey vardı ve, ımm, işte, kaldırım taşları gibi bir şeyin üzerinden yürüyordu oradaki, hani, ana, eee, karakter. Eee, evet orada insan gerçekten hani şöyle bir izlediğinde, o suya dokunmak isteyebiliyor. Öyle saf bir yerden de kalabiliyor ama dediğin gibi, hani, o katmanları da algılayabiliyor.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hıı. Hıı, hı hı. Evet. Karakter. Hı hı. Hı hı. Evet.
Eee, peki, şöyle bir şey sorsam sana, senin, eee, geriye dönüp, dönüp, eee, izlemek istediğin ve her seferinde de yeni bir şey öğrendiğin bir karakter var mı? Belki bir, dediğim gibi, film karakteri olabilir, kitap karakteri olabilir. Belki kendi yazdığın, uydurduğun bir hikâye ya da çizdiğin bir animasyon olabilir. Var mı böyle bir karakter?
Hıı. Iıı. Emm, kendi karakterlerimde sevdiğim, emm, birkaç tane var ama, eee, tekrar tekrar izlemek istediğim hi kendi şeylerimi düşünürsem, yani izlediğim çizgi filmlerde düşünürsem, bu, eee, Avatar bunlardan biri olabilir gerçekten, emm, öncelikle. Emm, eee, sonrasında, eee, o karakterlerin tümünü seviyorum. Rugrats diye bir, emm, emm, sanırım Cartoon Network da çıkıyordu. Eee, bir çizgi film, böyle, ş bebekler, eee, iki ikiz ikis kız, 2 kız kardeş, 1 tane ufak bebek, 1 tane başka çocuk, falan, böyle, be sanki çok küçük
Hı hı. Hımm, tamam. Süper. Ha ha. Ay, şimdi sen anlattıkça açıp izleyesim geliyor yani. <chuckles>
Eee, onlar, o onları gerçekten seviyorum. Eee, tekrar, eee, ımm, Adventure Times, eee, çok hoşuma gidiyor. Eee, o oradaki kişiyle tanıştım da oranın, eee, karakter tasarımcısıyla, bir, böyle, ufak eğitim gibi bir şey olmuştu. Eee, çok nor eee, normal olmuş ama yani gerçekten, aaa, iii, hayranlık yani o, sürekli çizip, sürekli çalışmak, orada çok fazla karakteri eliyle çizip çıkarıyor, hani, dijital materyal çok kullanmadan. Emm, eee, o ona, ona saygı duyuyorum. Aynı zamanda Miyazaki, yani, şu an aklıma bunlar geldi. Tekrar onların izleyebilirim. Disney'de izleyebilirim ama. Yani.
Hı hı. A! Evet. Harika! Nasıl bir şans ya! Hı hı. A! Çok iyi. Evet. Evet. Hı hı. Eee Evet, ya, aslında çok zengin bir dünya değil mi? Yani, aslında senden biraz da zor bir şey istedim, istedim hani tek bir şey ver. <chuckles> Çok haklısın, eee, çünkü zaten, evet, yani zaten bu dünyanın içinde, eee, olduğun için ve hani, eee, çok da anladığım kadarıyla tutkulu bir yerden de yapıyorsun işini. Umarım her zaman böyle olur senin için, işin.
Evet, seçemedim. <chuckles> Hepsini saydım gene tek tek. <chuckles> Hı hı. Hıı, umarım, teşekkür ederim.
Imm. Peki senin için, eee, bir karakterin iç dünyası nasıl yansıtılır? Yani, eee, onun, eee, sen bir karakter şu an çizecek olsan ya da belki kendi, eee, karakterini çizecek olsan, animasyon dünyasında, eee, ilk yapacağın şey ne olur? Çizgiye mi dikkat edersin? İşte, renkleri mi, eee, onun, hani, belki, ımm, kıyafetleri mi, eee, nasıl verirsin, eee, kendi karakterini, eee, izleyiciye, karşı tarafa?
Hıı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Imm, renkleri son en son koyarım. Imm, normal, eski başlarım. Dediğim gibi zaten eğer karakter detaylarını biliyorsam onu, böyle, bir kenara yazarım. İşte şöyle, şöyle, şöyle diye. Hani, kesin özellikle ya, ne kadar detay biliyorsak o karakter hakkında o kadar güzel bir karakter ortaya çıkar bu arada. Yani derin k evet. Eee, sonrasında, işte, ımm, emm, ağzını, burnunu yani portresiyle ve duruşuyla, ııı, beden duruşu, hani mesela kendine güvenen biriyse ona göre bir işte omuzları arkada, yani, zaten boyu kısa mı, yani bu tabii çok, eee, farazi konuşuyorum çünkü stile göre çok değişen bir şey. Yani gerçek insan, eee, i tipinde diye düşünerekten şey yapalım. Saparsa nasıl olur, işte, ya da kıyafetleri ona göre nasıl olur, zaten işte karakterine göre kıyafet seçimi, üzerindeki, eee, i aksesuarlar varsa sağında solunda lekeler veya sökükler veya, işte, eee, pahalı şeyler falan. Buna üst ekleye ekleye giderim. Imm, sonrasında, işte, renklendirmesi olur. Aaa, sağ, sol, eee, açış yani sadece önden görünüş değil, işte, arkadan nasıl gözükür, oturarak nasıl gözükür, şaşırdığında o karakter nasıl gözükür, evet. Biraz bunları tek tek çizmek gerekiyor. Eee, sonrasında, işte, dijital tarafa ta çalışmaya devam ediyorsak oraya aktarırım ve, eee, yani, hani, sonlandırmam gerekirse tüm detaylarını, eee, çizerken animasyon için, eee, mesela, eee, kafa çiziyoruz ya ya da el, kol. Imm, kolu ayrı, eli ayrı, parmakları ayrı bazen, işte, gö 2 göz, eee, ağız ayrı ve burun ayrı, hepsini ayrı ayrı yere çizip tekrar animasyon yaptığımız yere geri çağırmamız gerekiyor. Bunlar varlıklar oluyor yani. O yüzden, eee, aslında bütün, eee, şöyle ve 1 saniye yaklaşık, ımm, 25 kareden oluşuyor. Yani, yirmi beş kere o eee, 25, işte, kare bis bir saniye gibi. Tabii, eee, hızına göre değişir ama, eee, o bütün hareket eden, eee, o unsurlar aynı anda hani hiç, eee, işte, titremeden hareket etmesi vs. gerekiyor. İii, o yüzden çok detaylı bir iş bu, tabii son hâli. Emm, ben hep uzun cevaplar verdim <chuckles> fazla fazla, evet.
Hımm. Hı hı. Detay diyorsun yani. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Bir de. Evet. Hı hı. <chuckles> Ha ha. Ha. A! A! Çok iyi. Hı hı. <chuckles> Evet. Yo, hayır, hayır, gerçekten. Evet, eee, şöyle, eee, aslında 1 saat olsa da dinlermişim seni gerçekten diyecektim ben de. Eee, peki son olarak 1 soru sorayım. Yaptığın, çizdiğin karakterlere kendince bir isim veriyor musun? Belki bir bağ kuruyor musun onlarla? <chuckles>
<chuckles> Iıı. Tabii. Iıı Ya hiç isim vermedim açıkçası. Nasıl böyle oldu bilmiyo Eğer hani isim, eee, hatta şeydeyse bile ya, eee, isimle gelmiştir zaten, ey en başında, hani, ha özellikleri varken ismi düşünmüşümdür. Onun dışında, eee, ya da gerçek olan insanların yapıyorsam onunla öyle şeyler oluyor ama hiç isim vermedim, şu an şaşkınım. <scoffs>
Hımm. Evet. Hımm, evet çünkü aslında bağ kurarken de, hani, böyle, bir, eee, hani, bunu, "Sanat eserimi şöyle adlandırıyorum." diyebiliyor insanlar çünkü.
Hımm. Evet, evet ama ben, hani, çok öyle şey yapmamışım. <chuckles>
Eee Belki bir dahakilere bilmiyorum düşünürsen. <chuckles> Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti benim için. <giggles>
Evet. Evet. Ben teşekkür ederim. Benim için de bayağı eğlenceliydi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.